Chính xác luôn. Kiểu như là, <tsk> ờ, bạn có để ý đến là cái cách mà người ta kết hợp những cái loại rau với nhau nó cũng khác ở các vùng hông?
Mình nghĩ là có Đúng rồi, mình cũng nghĩ như thế á. Mình thấy là rau sống ăn kèm ở Hà Nội nó cũng sẽ khác rau sống ăn kèm ở miền Nam, có đúng không nhỉ?
Ừm. Ừm, đúng rồi, và đặc biệt giống như, kiểu là, các vùng, ờ, các vùng giống như, kiểu, vùng cao mà vùng núi á, là trời ơi, mình nghĩ là cái đặc sản rau rừng của người ta, là kiểu, cực kỳ nổi tiếng luôn. Và mình chỉ tưởng tượng nha, giống như kiểu là, món bánh xèo của miền Nam đi mà bạn ăn với lại những cái rau rừng của miền núi á, trời, chắc là một cái sự kết hợp tuyệt vời luôn ấy. Bạn có từng ăn bánh xèo chưa? Nó là một cái món đặc trưng của miền Nam ấy. Ừm.
<laughs> Ờ. Ồ. Rồi, mình hiểu ra rồi. À, rất là ngon luôn. Mình cũng rất là thích bánh xèo luôn á. Ừm.
Ừm, mà giống như, kiểu là, tại vì nó sẽ có hai cái biến thể, một cái bánh xèo miền Nam rất là to và bánh xèo miền Trung nó khá là nhỏ, thì bạn đã từng thử qua cả hai loại này chưa?
Ừm. Hình như là mình cũng mới ăn bánh xèo miền Nam thôi, nó to to xong rồi nó được gấp lại á. Đó, mình mới ăn cái loại ừm, vậy còn bánh xèo miền Trung nhỉ?
Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì á ừm, như thế nào ta, bánh xèo miền Nam thì nó có màu vàng nè, và cái cái bột của nó là kết hợp của trứng rồi của nước cốt dừa rồi của rất là nhiều thứ nha. Còn bánh xèo miền Trung á thì cái bột nó đơn giản hơn, ờ, và nó bé hơn, nó bé xíu thôi bằng khoảng chừng, ờ, 1/4 thôi, và chủ yếu thì nó sẽ ăn với lại hải sản mà hải sản tươi sống á làm cũng đơn giản thôi. Tức là đổ cái bột đơn giản xong rồi ừm.
Ồ. Đúng rồi, đúng rồi. Ồ! Ồ. À, hình như kẹp cái mực với tôm, đúng không? Ồ.
Ừm. Thế thì bạn đó từng thử chưa?
Ừm, đúng. Hình như là mình nghĩ là mình chưa đâu, bởi vì là mình sống ở miền Bắc mà, nên là thường mình sẽ hay ăn nhiều ẩm thực miền Bắc hơn, và nếu mà có dịp thì mình hay đi ăn ẩm thực của miền Nam á. Chứ ẩm thực của miền Trung nhiều ẩm thực miền Trung thì mình vẫn chưa cơ hội được thử, nhưng mình cũng rất là mong muốn được khám phá những cái ẩm thực của nước mình luôn. Bởi vì là mình thấy là, ờ, không phải là mình yêu quý ẩm thực Việt Nam đâu nhá, ừm, mình cũng thấy là ẩm thực Việt Nam thực sự rất là ngon và nó rất là, ừm, ở trên top của bản đồ thế giới luôn á, có đúng không nhỉ? Ừm, tức là rất là nhiều người thích đồ ăn của Việt Nam luôn. Ừm, sự đa dạng. À.
Ừm. Ừm. Ừm. Khá là hay ấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế thì có một cái món nào mà của miền khác mà bạn cảm thấy là rất là thích lông?
Có lẽ là món bánh canh của miền Nam. Ừm.
Ồ, ồ, bánh canh giò heo đúng hông? Ừm.
Ừm, bánh canh á, đúng rồi. Không biết là ừm, ừm, bạn đã từng thử rồi có đúng không nà?
Thật ra thì mình sống ở miền Nam hồi nhỏ mà cho nên là mình ăn khá là nhiều, và thậm chí là, ờ, cái món đó nấu dễ đến mức mà mình nghĩ nhà nào cũng có thể nấu được ấy.
<laughs> Ừm. Ồ, thế hả? Ờ, ở miền Bắc thì không có nhiều người nấu như thế, vậy nên là khi mà mình đi đến miền Nam ấy, mình được ăn thì miền rất là ngon luôn, mình thực rất là thích món bánh canh luôn á, ừm. Bên
Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, và cái bột của cái cái cái bột mà để làm nên cái sợi bánh canh á, nó cũng khác nhau ở các vùng ở tỉnh miền Nam nha. Ờ, tại vì, ờm
Đúng rồi. À.
Ví dụ như là các bạn bạn, oe, ăn ở những cái vùng mà thuộc về miền, ờ, sao ta, <tsk> ơ, gần th phố Hồ Chí Minh á, thì cái cọng bánh canh nó sẽ khác, cái cọng bánh canh nó sẽ nhỏ thôi, ờ, còn nếu mà các vùng miền Tây thì lại khác. Ừm, ồ, nãy giờ tụi mình cũng chia sẻ khá nhiều về các món, ơ, văn hóa Việt Nam nè, mình cũng cảm ơn những cái trải nghiệm của bạn nha.
Ờ. Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi, mình có để Ừm, tớ cũng rất là vui. Ừm, rất là vui và cảm ơn bạn ngày hôm nay nha. Tạm biệt bạn nha.